Oye, la verdad es que tengo o sea, a ver, me gustaría ver sí me puedes o, más bien, desahogarme. La verdad es que es lo que quiero desahogarme un poquito porque es un tema que no sé cómo manejar, sé que no es muy complicado, pero bueno, como estoy en medio de esto, me cuesta trabajo ver las soluciones. Y bueno, pues, por eso busco así como que a ver sí me me asesoras un poquito. Mira, te comento, la verdad es que no son o sea, no es que nos peleemos, pero sí hay como que veo que tenemos diferencias mi novio y yo en en las cosas que comemos, em, bueno, nosotros llevamos 2 meses viviendo juntos, entonces, este, bueno, nos conocíamos, o sea, obviamente, pues, cuando vivíamos así, este, de cada quien en su casa, pues sí, era así como que los días que nos veíamos eran especiales en la cuestión de que vivíamos lejos, este, cada uno. Entonces, pues sí, era como de salir al restaurante o de comer así que una pizza o algo así, pero yo sabía que era, o sea, era algo porque era como, pues, porque nos estábamos viendo a lo mejor después de 2 semanas o 3 semanas de no vernos y era algo especial, ¿no?, <sniffs> pero ahora que me vine a vivir con él
Claro.
pues, veo que él sí come todo el tiempo así. <chuckles> Y yo la verdad es que no tanto. O sea, sí, no te voy a decir que soy la súper más saludable, pero sí era más de comer que cosas con ensaladas, no tanta este, o sea, más pescado que otro tipo de carnes eh, mucho arroz, huevos. Y él, por ejemplo, primero es que no desayuna. Él es holandés, ¿no?, y tienen también la costumbre de de no comer nada, sino hasta las 7 de la noche, o sea, como la cena, bueno, la comida fuerte. Y claro, yo no puedo con eso. Y luego te digo, es muy que de lasaña, pizzas, nachos y cosas de esas, y la verdad es que ahí sí no sé cómo nos podemos compaginar porque, pues, al final es como que, o yo como cosas que no me hacen bien a mi salud o él, así, pues cosas que no le gustan y y, pues, no sé cómo hacerle, la verdad.
Ya veo. Bueno, este, primero que nada, pues, gracias por compartirlo. Sé que a veces es difícil, pues, y más en en tu situación que es como de distintas culturas, el poder tener unos hábitos, pues, iguales al momento de la alimentación y y, pues, la diferencia de cultura a veces es bastante complicada. Y bueno, me gustaría saber, ¿qué hábitos en concreto son los que causan las peleas? Eh, no sé, este, como dices, ¿no?, está esta parte de que cuando él tiene como su plato fuerte, pues, a ti te toca quizá, pues, acompañarlo y de alguna manera, pues, comes estas cosas que quizá no sientas que te están ayudando, ¿o quizá ha llegado a ser, este, de la manera contraria? O me gustaría saber un poquito más.
Bueno, a ver, una cuestión es que yo a ver, o sea, yo sí le digo, oye, yo no me puedo esperar hasta las 7 de la noche para comer porque, pues, yo soy de México y nosotros primero desayunamos bien y luego comemos bien y la cena ya, bueno, en mi caso, en mi familia es un poco más ligera, ¿no?, aunque a veces no tanto, pero generalmente en mi casa sí era así, ligerita Y le decía: "Yo no puedo aguantarme el hambre", y luego también le decía: "A mí sí me gustaría, pues, poder compartir la comida contigo", porque, pues bueno, son momentos en los o sea, los 2 trabajamos en casa, y decía: "Esos son momentos que podemos compartir". Al principio, la verdad es que sí cenaba con él, o sea, su comida y yo la cena, pero yo ya estaba teniendo problemas para dormir, reflujo y todo, porque, pues era como comer otra vez, ¿no?, mi comida fuerte y, este, mm, y bueno, lo he hablado un poquito con él, pero también para él es como un poco difícil cambiar ese hábito. O sea, sí lo lo está intentando, pero pero dice, o sea, dice: "Me cuesta mucho trabajo el comer antes o el desayunar pesado", ¿no?, entonces, no sé si estamos como en esa fase de adaptación o o o o cómo lo puedo manejar con él o o que sea paulatino para que él pueda ya va, a mí sí me haría bien que se modificara el el horario, porque al final, eh también aquí, vivimos en España y los horarios de comida son más o menos así como lo similares a los de México y, pues, estamos más alineados así como que, pues con todo lo que sucede afuera, ¿no? Entonces, y te digo, para mí imposible aguantarme el hambre hasta las 7 de la noche, o sea, eso es impensable para mí.
Sí, claro bueno, pues, ya, es como tu horario básico para la alimentación. Y, ¿con qué frecuencia ocurren este tipo de discusiones? ¿Sabes sí es como, empezó como de repente como una charla casual y de repente ya incrementó como, eh, la las discusiones o o la manera en la que luego hablan de esta parte de la alimentación? ¿Hoy cuánto han son lo que duran aproximadamente? O sea, ¿sí llegan a a una resolución en ese momento o se quedan como con ciertas espinitas de cosas que quisieron decir o opinar? O, ah, no sé, me gustaría saber un poquito más sobre ese tipo de cosas.
Ujú. Mm, a ver, discusiones fuertes, la verdad es que no hay porque al final, este, él es también muy tranquilo y él también me ha hecho como que estar tranquila. Entonces no llegamos así que a gritar ni nada por el estilo, solamente es un poco como que, o sea, yo le digo así de: "¿Oye? Es que de verdad que no puedo cenar, o sea, no puedo comer más", o sea, y a veces le dejo el plato y se siente mal porque, pues, él es el que cocinó esa comida. Y yo digo, bueno, es que, o sea, le digo de verdad, aunque quiera, es que no me lo puedo comer. Entonces, este, y bueno, luego ya se siente él. Y a mí me pasa que cuando yo hago de comer, pues también me siento mal porque él me dice: "Es que yo tampoco quiero comer ahorita", y yo cocino en la tarde, ¿no? Entonces, a lo mejor, estas discusiones, por llamarlas así, durarán unos 10, 15 minutos. O sea, tampoco es tanto, pero sí nos están trayendo problemas en que, pues, tenemos como una alimentación que no no está organizada para nosotros. Y también eso nos está haciendo tener más gastos, mucho desperdicio de comida, lo cual a mí me choca. Entonces, sí, eso, por ejemplo, sí me molesta, ¿no?, el estar tirando la comida y eso es como de: "Oye, no, o sea, ¿por qué tenemos que estar tirando comida por estas situaciones?".
Comprendo, no, sí, pues, la verdad es que es es mucha la complicación que que se genera al hacer 2 platos fuertes, y que, quizá, pues no se aprovechen como es debido. Y bueno, ¿han intentado en algún momento, algo para mejorar esta situación? ¿Han tenido alguna herramienta? ¿Han buscado, pues, este, alguna, algún acuerdo, o algo para que, pues, se mejore? O y si fue así me gustaría saber cuál ha sido la reacción, o cómo fueron los resultados.
Ay, pues, la verdad es que no no hemo o sea, no hemos intentado algo así como bien planificado por parte de los 2, o sea, de hablarlo. La verdad es que nada más se queda un poco en quejas, y en decir: "Ay, bueno, lo voy a intentar", pero pero nin o sea, no no lo hemos hablado. Y de ver como una manera en la que los 2 podamos estar a gusto, y pu y que podamos compartir comida sin sentirnos mal con el otro, ¿no? Eso todavía no lo hago, debería de hacerlo.
Sí, creo que bueno, am, algo que podrías intentar ya tomando en consideración todo esto que mencionas, podría ser el explorar estos acuerdos simples, o unas reglas para las comidas, no sé. Si como mencionas, tu tu novio, pues, hace una comida muy grande para para lo que tú consideras la cena, y tú haces una comida muy grande para lo que él, pues, no está acostumbrado a consumir en esos horarios, quizá el hacer un poco, o llegar a un acuerdo de decir: "¿Sabes qué? Pues, hoy yo me encargo de la comida", y hacer eh, la cantidad de comida para ambos, pero tú solamente disfrutarlo en la tarde, y quizá, que él tenga la oportunidad de degustarlo en la noche o viceversa. No sé qué opinas.
Sí puede ser así o incluso, o sea, a mí sí me gustaría tenerlo como que de compañía, porque así como que comer solas y no me gusta teniendo a mi pareja aquí, pero le podría decir: "Bueno, yo puedo comer esto y si no tienes problema, pues, charlamos mientras comemos y eso, y yo te acompaño en la noche también así a cenar y todo". Y porque eso, o sea, más que nada porque son como nuestros momentos en los que podemos estar juntos porque, pues, por nuestros trabajos, ¿no? Creo que sí se lo podría plantear, eh, de esa manera, de no forzarlo a él a comer en un horario que no quiere y tampoco a mí, pero que bueno, que sí lo podamos compartir, aunque sea, eh, el uno, u o sea, unos 20 minutos para pues, en esos momentos.
Sí, por supuesto, como bien mencionas, creo que era como algo que también quería tocar, que era esta parte, ¿no?, de que quizá si él no puede o, pues, realmente por por sus hábitos no no no no tiene la posibilidad de de comer contigo o al revés, pues quizá solamente este acompañamiento, este, pues, ahora sí que en estar platicando, el estar teniendo estas charlas que luego se tienen cuando se está comiendo, quizá hasta solo agarrar unas pequeñas botanas o en tu caso quizá en la noche si él come, mm, pues ahora sí que su plato fuerte tú quizás cenar algo más ligero pero, pues, tener estos espacios que, pues, son importantes para ustedes que les permiten tener, pues, esta dinámica de una relación, de estas charlas, esta actualización, este espacio juntos y así, pues, no sentirse agobiados por la comida que se están consumiendo en diferentes horarios pero sí tener estos espacios de, pues, ahora sí que en pareja.
Mm. Ujú. Sí, sí, me me late mucho eso, porque además, pues, cada uno también puede, como tú dijiste, cocinar, y, eh, como es una manera también de demostrar cariño, pues, cada uno lo puede hacer, ¿no? O sea, como que no tenemos que estar peleados, eh, con que: "Ay, es mi comida, y entonces, este, hay que comerla en este horario", ¿no? Yo creo que eso también me gustó bastante, como el, irnos turnando los pues, quién quién cocina y, eh, qué se sea nuestra comida del día, pero en diferentes horarios para cada uno. Oye, esa esa idea la verdad me ha gustado, uh, bastante. Yo creo que mi mi novio no tendrá problema con eso, me este, yo creo que pue puedo, pues ahora sí que, saliendo de platicar contigo y ahorita que está va va a estar desocupado, pues, hablar con él acerca de eso, y yo creo que le va a encantar esta idea.
Sí, bueno, pueden generar estos acuerdos, y pues, te a lo mejor, tener que estos tópers especiales para saber que, am, puedan decidir qué comidas van a ser para, no sé, para ti en la tarde, y él para en la noche. No sé, si, y pues, aprovechar estos tiempos. Creo que también hasta, ah, podría llegar a hacerse una dinámica en la cual, ambos cocinen y pues, tengan la oportunidad de compartir sus platillos, o o tener también estos espacios de convivencia al mismo tiempo.
Mm, ujú. Ay, total, eso también. Bueno, a mí me gusta más la idea de que un día él, y otro día yo, porque así me da tiempo a descansar, pero también, así el fin de semana igual podemos hacer algo juntos, y también sería divertido porque él, también tiene platillos superricos, este, que hace, entonces, sí me gustaría así como que aprenderle. Pero bueno, mira, la verdad te agradezco muchísimo el que me hayas escuchado. O sea, este, pues bueno, no es un tema complejo, pero al final, cuando uno está dentro de eso, pues, como que no sabe cómo manejarlo. Así que, te agradezco mucho eso, porque me has dado muchísima claridad, y sobre todo, también porque me diste unos consejos muy buenos. La verdad es que ya, pues, la tolerancia y el hablar también eso nos va a ayudar bastante, y pues, no me queda nada más que agradecerte, de verdad.
No, no es nada. Eh, yo sé que que van a llegar a buenos términos, que van a poder tener estas dinámicas que son muy importantes, y que sé que que pues, tienen un peso con ustedes. Entonces, pues, mucho éxito y todo va a salir bien. Aquí estoy para ti. Hasta pronto.
Gracias.